Mình á hả? Mình thì, ừm, có lẽ là về cái phần chi tiêu thì có những tháng mình làm 10 đồng mình tiêu hết 10 đồng luôn. Còn có đó là lý do mà rất là hay mâu thuẫn với lại bố mẹ, nhưng mà dần dần ấy thì, à ừm, đúng rồi, dần dần thì bố mẹ cũng có nói miết thôi, thì mình cũng cảm thấy là, à, như vậy thì cũng không có nên. Tại vì nếu mà mình cứ làm 10 đồng xào hết 10 đồng thì, ờ, hông có được ổn lắm. Tại vì mình cũng sẽ cần có những cái quỹ lo cho tương lai nữa, và mình cũng sẽ cần có những cái khoản đầu tư cho bản thân, cũng như sau này mà cho gia đình nhỏ của mình nữa. Cho nên là bây giờ ấy thì mình cũng, gọi là, làm 10 đồng thì mình cũng tiêu khoảng 5 đồng, 5-6 đồng, đó mình để dành khoảng 3-4 đồng. À, đó, kiểu, kiểu
Ừm. Ồ. <laughs> Thế là có đồng nào xào đồng đấy luôn đó, ừm. Ừm, cũng đúng chứ. Vậy là bạn cũng đã, ừm, thức tỉnh rồi, đúng không? Ừm. <laughs> Và Ừm, đúng rồi chứ. Ừm. À, tiết kiệm 5 đồng luôn. À, cũng hợp lý đấy chứ, ừm. vậy khi mà bạn tiêu quá nhiều như vậy thì bố mẹ có bạn có luôn luôn ca cái bài ca là tuổi trẻ bây giờ không biết tiết kiệm hay không?
Đó, chứ ý là ngày xưa lúc nào mà, kiểu, thấy mình mua mua cái gì mà cứ mua hoài, cứ đặt đơn về rồi rồi ship về hoài ấy thì cũng hay la bảo là "Giới trẻ bây giờ á không có biết tiết kiệm gì hết trơn, giới trẻ bây giờ là cứ, gọi là, có tiền là là là, gọi là, cứ xài thôi." Rồi lâu lâu là cứ giáo huấn mình, khiến mình nhức đầu hết hết hết cả đầu luôn ấy. Đó, nhưng mà đôi khi ừm.
Ừm. Ừm. À, rồi. Ừm. Đúng rồi, tiêu tiền không nghĩ, đúng không? Ừm. À. <laughs> Ừ, thế thì bây giờ bạn vẫn đang sống cùng với bố mẹ bạn, đúng không? Và vẫn thường hay nhận được những cái lời trách móc là tại sao tiêu tiền nhiều như thế, đúng không?
Đúng rồi, cho nên là, ừm, nhiều khi á là mình, kiểu, ưm, gọi là, cũng, ờ khi mà mình mua đồ á mình toàn là trả tiền trước không à để bố mẹ mình hông có thấy tiền. Xong rồi ví dụ như là mình, ờ, có mua quà tặng bố mẹ thì mình nói giảm đi, ví dụ mua cái thắt lưng hay gì, ờ, 2.000.000 thì mình nói là chỉ có 200.000 thôi. Đó, kiểu như vậy á, là sẽ không có ừm, không bớt lo lắng đi, đúng rồi đó.
Ừm. À, rồi. À, ừm, không biết, đúng không? Ừm. Ừm. Ồ, cách này hay đấy! <laughs> Ừ, làm cho bố mẹ bớt lo lắng đi, đúng về tiền bạc, đúng không? Ừm, như vậy thì cứ có phải là khi mà sống gần bố mẹ bạn thì bạn đang cảm thấy là bị, à, ờ, kiểm soát khi mà bạn tiêu tiền hay không?